Waktu aku dibilang idenya kayak sampah itu kan, aku tuh sebenernya udah pengen nangis gitu kan, Kak, pas ketemu mereka di ruang meeting gitu. Tapi aku tahan-tahan kayak coba tetep membela diri. Aku bilang, "Ya kalau kalian tidak mau mengimplementasikan ide ini ya gak apa-apa toh juga ide ini tuh sifatnya gak wajib gitu loh," sifatnya itu, eee, apa namanya maksudnya s bisa dipakai di sesuat di situasi atau isu tertentu yang mungkin datang di project mereka, gitu kan. Nah di saat itu, eee, aku coba melawan walaupun waktu itu kayak 5 melawan 1 gitu loh, Kak, aku sendiri, bener-bener sendiri, jadi kayak aku ngerasa di situ kayak aku di-bully gitu loh kayak di apa ya iya kayak gitulah pokoknya, Kak. Terus setelah dari situ, eee, udah selesai aku langsung, eee, nge nyamperin ke manajer aku kan, aku cerita kayak, "Mereka memperlakukan aku hal seperti ini, terus ide aku dibilang seperti ini, dibilang, eee, egois dan apa-apa." Padahal kan menurut aku, gak ada yang salah gitu loh dengan ide aku me oh juga kalau misalnya gak dipakai ya gak apa-apa gitu, cuman kayak komentar negatifnya itu yang bikin aku bener-bener down gitu sampai seminggu itu aku gak masuk kantor, Kak. Jadi kayak aku izin untuk, eee, apa namanya kerja dari rumah, karena saat itu kan aku sistem kerjanya masih hybrid kan, jadi aku izin ke manajer aku untuk nenangin diri. Karena pas saat setelah ketemu sama mereka tuh aku nangis banget di depan manager aku, Kak, dan itu aku masih kebayang sih rasa sakit hati aku gitu.
Mmm. Nah, itu. Mmm, iya iya. Mmm. Nah. Iya sih. Mhm. Iya. Wah, eee, itu sih dari diri mereka sendiri kayak udah ada niatan gitu ya, Kak. Kayak pingin menjatuhkan, kayak pingin mensisihkan, atau apa pun itu dan itu bisa dibilang, eee, secara gak langsung ya pembulian secara verbal sih, Kak. Dan, eee, di mana kalau misalkan ciri-ciri seperti itu ya buat Kakaknya goyah gitu kan. Terus ya itu tadi, nangis sampai seminggu gitu kurang, belum sembuh-sembuh, dan itu ya pada dasarnya tujuan mereka ya seperti itu. Dan, eee, itu merupakan apa namanya, sikap yang kurang terpuji sih, apalagi di lingkungan kerja, yang harusnya kan lingkungan kerja itu serba kondusif, terus demokrasinya tinggi. Iya saling dung sa saling dukung dan juga kalau ada yang menyampaikan pendapat atau ide, ya kalau gak setuju tinggal bilang aja gitu kan, gak setuju cukup di sana aja gitu. Apalagi seperti itu. Iya, nah, eee, buat Kakaknya nih, eee, setelah Kakak tahu gitu kan mendapatkan perlakuan yang, eee, kurang enak dari mereka, terus ketika Kakak kembali, eee, masuk kerja, eee, gimana nih perasaan Kakak? Apakah menjauh dari mereka atau gimana?
Nah, iya, Kak. Benar benar. Betul. Mmm. Iya sih, bener, Kak. Bener, saling dukung, mhm. Betul, Kak. <chuckles>